जी, जी, मैं अक्सर मतलब ये जो फालतू के न्यूज़ हैं इनसे तो मैं दूर रहना ही पसंद करता हूँ। और मतलब जो मेरे करियर से म रिलेटेड चीजें होती हैं जैसे अ, और नए-नए जो मतलब आते हैं पीछे अखबार के पीछे ग क्या-क्या नए-नए लॉन्च हो रहे हैं। मतलब अ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीजें मतलब बन रही हैं और मतलब कितने आसानी से अब काम हो पाता है। तो वही चीज़ें मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें मेरा मतलब इंटरेस्ट भी वही है, और आगे जाके मतलब वही काम आती है।
जी, जी, जी। जी। जी। जी। टेक्नोलॉजी जी, जी। जी, जी। जी। जी। ए एक व आपसे व्यक्तिगत प्रश्न रहेगा कि क्या आप खेल समाचार भी पढ़ते हैं पृष्ठ अ, न्यू अखबारों के अंदर?
जी, जी, मेरे को खेल के मतलब प्रति बहुत पहले बचपन से ही बहुत लगाव है। मैं क्रिकेट और फुटबॉल काफ़ी पसंद करता।
जी, जी। अरे वाह! बहुत-बहुत बढ़िया, जी। तो अ, जैसे हाँ, मैं भी अ, काफ़ी अ, अखबारों के अंदर ये देखता हूँ जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं। अ, फिलहाल 2-3 द स अ, पिछले शायद हफ्ते भर से वो बंद किए गए हैं क्योंकि जो अभी वर्तमान में हालात चल रहे हैं, सामरिक हालात। तो मेरे ख़्याल से 17 स मई से आईपीएल फिर से शुरू हो रहा है। तो वो सब मैं न्यूज़ में ही पढ़ता हूँ और लाइव नहीं देखता क्योंकि लाइव मुझे लगता है कि 6 घंटे मेरे पास नहीं है जीवन में। तो वो प पाँच मिनट का आर्टिकल पढ़ के मुझे वो न्यूज़ मिल जाती है। और एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जनरल नॉलेज के लिए जैसे आप विद्यार्थी हैं, तो जनरल नॉलेज के लिए अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ें तो अखबारों से अगर अ, एक एक उदाहरण दूँगा। जहाँ पे भी आरएएस या आईएएस के लिए तैयारियाँ होती हैं, तो वो लोग जो टीचर्स होते हैं, अ, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो गाइड करते हैं कि आप दे रो रोजाना अखबार पढ़िए। क्या मानते हैं आप इस बारे में?
अ, आप भी आजकल देखते हैं? जी, जी। हुँ।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
जी। हाँ। जी, जी। जी, जी। जी, हाँ। बिल्कुल। जी, जी।

जी, जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप बोल रहे हैं, जो अखबारों पे मतलब बहुत सी खबर तो ऐसी नकारात्मक होती हैं, सुबह-सुबह मतलब तो पढ़ के मतलब मूड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ लेकिन कुछ चीज़ें मतलब, हमारे मतलब भले के लिए भी होती है उसमें, जैसे आपने बताया, जैसे ब आपने एक तो राशि वाली न्यूज़ होती है।
जी, जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल।
वही और एक होते हैं मतलब हमारी हेल्थ से जुड़े हुई चीज़ हैं, तो वो मतलब काफ़ी अच्छी लगती है मुझे मतलब उसमें बताया जाता है कि क्या खान-पान हमें जी, जिससे कि हमारे, शरीर स्वस्थ रहे और क्या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। मतलब मतलब सब परिवार को मैं मिल-जुल के मतलब क्या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए कि मतलब हम स्वस्थ रहें?
जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। बल्कि इसमें अ, अपने करियर से रिलेटेड भी आती हैं करियर और वाणिज्य से रि व की विद्यार्थी किस तरह की टिप्स और ट्रिक्स भी आती हैं मैंने देखा है।
जी, जी।
ख़ास ख़ासकर एग्ज़ामों के दौरान। जी, जी।
जी, जी, मैंने भी बहुत बार देखा है। मतलब यही चीज़ें हैं कि अ, छोटे मतलब हम न्यूज़ पेपर को अगर अच्छे-से देखें तो उसमें चीज़ें भी बताएँ कि आपको, किस राह पे आप जाएँगे तो आगे बढ़ के आप सफल हो सकते हैं। मतलब बहुत से नंबर वगैरह भी आते हैं उसमें कि आप अगर इन्हें कॉल करें तो ये आपको मतलब गाइड कर सकते हैं आपके गोल के टुवर्ड्स वही चीज़ें है।
जी। हाँ। जी, जी। हाँ। गाइड कर सकते हैं। जी। तो एक 1 उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मेरा खुद का अपना जो उदाहरण है, कि मैंने भी आज मैं भारत में जिस अ, ऑक्यूपेशन जिस व्यवसाय को मैं अ, बिलोंग करता हूँ, वो ऐसा व्यवसाय है जिसमें ज़्यादा आज के ज़माने में शायद 10 या 20 हज़ार लोग ही होंगे उस व्यवसाय के अंदर। तो जो कि एक बहुत बड़ी बात है, कि डेढ़ करोड़ की इस आबादी के अंदर 10 या 20 हज़ार ही ऐसे लोग हैं जो, वो वो काम करना जानते हैं। तो ये जब मैं इस व्यवसाय में, मैं मेरी पदार्पण इस व व्यवसाय में कैसे हुआ न्यूज़ चैनल देख के, मैंने दूरदर्शन पे, एक कार्यक्रम आ रहा था अ, आज से करीब शायद 15 साल पहले, उस कार्यक्रम को देखा और उ उस कार्यक्रम के ज़रिए मुझे जो जानकारी मा हासिल करी मैंने, उससे वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं आज अच्छा सक्सेसफुल अ, काफ़ी अ, सक्सेसफुल करियर मैंने बना दिया है।
जी, जी। अच्छा। जी। जी। मतलब
तो इस तरह की न्यूज़ भी आती हैं। तो आपको जैसे आप खुद विद्यार्थी हैं आप बता रहे हैं, तो किस तरह की आप न्यूज़, किस तरह की अ, चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं आप?
जी।

तो कहीं न कहीं अ, हम लोग अभी सकारात्मक पहलू देख रहे हैं और अ, अवी खासतौर पे विद्यार्थी जीवन में तो, मुझे लगता है, जनरल नौलेज और सामरिक ज्ञान अ, अखबारों से प्राप्त किया जा सकता है। और इसी में आगे बढ़ते बढ़ के बात करेंगे कि इसके अलावा आजकल और क्या-क्या आपको लगता है कि स्रोत है अ, किसी भी खबर को जानने के लिए?
उ, जी। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव अ, ये अ, स्टूडेंट जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। मतलब जो बहुत-सी जो न्यूज़ होती है, आजकल लोग अखबार बहुत कम कर दिए हैं। आपने देखा ही होगा। मतलब लोग अपने मोबाइल में ही, जो है कि खबर इधर से उधर सर्कुलेट भेजते हैं, व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम में। उनकी मतलब बहुत जल्दी पता चल जाता है। क्योंकि जो अखबार है, वो तो 1 दिन बाद दिखाता है, खबर कोई भी हो। लेकिन वो सोशल मीडिया जो है, वो ओ है मतलब कुछ ही चंद मिनटों में, देश-दुनिया की खबरें हमारे सामने ला के रख देता है। और अगर कोई, मतलब ट्रस्टेड वग़ैरह कोई या पेज हो, अगर हम उसको फ़ॉलो करते हैं, तो मतलब वो सही न्यूज़ देता है।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
जी। जी। जी। जी, तो जी। हाँ। जी। जी, मुझे लगता है, आप सही कह रहे हैं, और इसी तरह से, जैसे हमने सकारात्मक पहलू पे विचार किया अभी, तो इन सकारात्मक पहलू प पहलुओं पर विचार करके मैंने पाया है कि ऐसी न्यू ऐसी खबरों से उम, अ, थोड़ा हमारा जो, अन मूड होता है, वो पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ता है। क्या मानते हैं आप इस बारे में?
जी, जी, मतलब अ, काफ़ी मतलब ऐसी खबरें होती हैं, जिनको मतलब पढ़ के मतलब सुबह पढ़ते हैं, तो दिन अच्छा जाता है। जैसे कि हमने ये अभी वॉर चल रहा था, तो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सीज़फायर लग चुका है। तो मतलब दोनों ही देशों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, अगर वॉर रुक गयी है। तो उसमे फिर जी, जी। उसमें मतलब बहुत-सी कैज़ुअल्टी थीं आपने जैसे कि देखा ही होगा, जो आम इंसान है, वो मतलब इन युद्ध में मतलब बीच में मर रहा था, एक आम इंसान, जो कि काफ़ी गलत बात है। आपने देखा ही होगा उसे।
जी। दी बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, जी। जी, राहत की साँस ली, बिल्कुल। उ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी। तो अ, जैसे आपके विचार जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और लगा कि अ, ब हमने दोनों चीज़ों पे विचार किया और पाया कि शायद सकारात्मक पहलू पर विचार करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहीं पर विराम देते हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आपके साथ जुड़कर।
जी। जी। जी, जी, धन्यव हमें भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। फिर मुलाकात हो।
धन्यवाद।